Alors moi j'aimerais bien, heu, commencer, heu, une nouvelle, heu un nouveau mode de vie que j'ai vu, heu, b sur Insta. Alors bon, peut-être pas changer, heu, du tout au tout, mais, heu, c'est commencer, heu, à adopter le ouais le minimalisme. Heu, surtout d'un point de vue, hem, lieu de vie. Mais heu, f c'est ah s je sens que c'est c'est quand même pas évident pour moi, parce que je suis quand même quelqu'un qui est assez habitué à, à consommer malheureusement. C'étaient des habitudes que j'ai eu déjà assez tôt dans ma famine. Et heu, dès que j'ai commencé à avoir, heu, une paye, heu, correcte dans mon premier boulot, c'est vrai que j'avais tendance à pas mal acheter, enfin surtout là, avec l'explosion, on va dire, heu, d'Amazon, heu, les commandes en ligne, c'est d'une s telle facilité. Même le simple fait, tu sais? D'avoir ta carte, heu, déjà enregistrée en 3 clics. Tu as même plus besoin de passer par le panier. Ta ta commande, elle part.
Mmh mh. OK. Mouais. Mmh mh. C'est clair.
Heu, c'est vrai que du coup, heu, je consomme, heu assez, heu, de manière assez fréquente, et mais voilà je sens quand même que ça m'impacte. En plus tu vois? J'ai ma sœur qui qui est un peu dans le
Mouais.
le ouais le mode de vie écolo slash minimaliste, et c'est vrai qu'elle a l'air plutôt heureuse. Plus c'est l'une des plus, heu, libre on va dire mentalement, et p elle se s elle a l'air vraiment heureuse. Enfin tu sais? Il y a pas cette espèce de façade. Et je me dis que effectivement, le matérialisme, c'est pas forcément, heu, la clé du bonheur et j'aime j'aurais bien le j tu vois? J'aimerais bien me lancer, heu, petit à petit là-dedans. Si si tu avais des conseils, tu vois? Pour heu, basculer, heu, tranquillement, on va dire vers le minimalisme.
D'accord. Mmh. Bah Heu, bien sûr. Bah, écoute, heu, déjà tu fais preuve d'une, heu, grande lucidité hein, puisque tu es capable de de te de remettre en cause un petit peu ta, mmh, ta manière de vivre, heu, jusqu'à présent. Notamment voilà, avec tes 1ers heu, salaires ou ou bah, tout de suite, heu, tu as commencé un petit peu à consommer, heu, heu, de manière un peu naturelle presque hein, aujourd'hui. Puisque effectivement, on vit dans un monde où il est hyper facile, heu, de de commander des choses sur Internet, comme tu le disais, heu, d'acheter des choses, heu, heu, en grand nombre, heu, pas forcément très chères. Donc on a voilà, tendance à à un peu surconsommer finalement. Et heu, et du coup, aujourd'hui, tu t'intéresses un petit peu au mode de vie heu, bah, minimaliste. Alors heu, qu'est-ce qui heu, un petit peu te motive principalement dans dans cette idée de de d'adopter un peu le minimalisme alors?
Ouais. Hem, ce serait ouais la, hem, ma sœur en tant que référence, qui montre que bah, elle est heureuse et qu'elle a pas forcément besoin de, de consommer, donc ce serait, heu, ce serait plus ça. Et aussi le côté ouais, argent parce qu'effectivement, heu, le fait que là actuellement je suis passé, heu, sur un projet personnel avec un un ami. Je travaille en en distanciel sur un projet et puis financièrement bon, là, c'est plus les la grande époque, on va dire. Et je me dis que ce serait bien de combiner, heu, ça, enfin de d'être, heu, d'adopter un peu le minimalisme parce qu'effectivement, bah, si je consomme moins, je dépense moins. Et c'est vrai que déjà dans mon projet, tu vois? Je me sens plus épanoui heu, parce que j'ai un peu la liberté de
Ouais. D'accord. Ouais.
de de du travail, tu vois? J'ai pas un boss derrière, heu, qui qui enfin s'il force à faire des tâches que je ne voudrais pas, même si il y en a hein, en quand tu es en indé, mais c'est quand même différent. Et du coup, c'est pour ça, que bah, le minimalisme, ça va bien avec tout ça. Financièrement et, ouais émotionnellement, heu. Quand quand je vois ma sœur, heu f je trouve qu'elle est plutôt heureuse, donc je me dis: «Ah tiens, c'est une bonne idée.».
Ouais. Ouais, bah, bien sûr. Bah, écoute, heu, déjà, c'est une super chose hein, hem, que tu aies envie de te lancer dans un nouveau mode de vie. Et puis en plus, heu, bon ben, tu as ta sœur un petit peu, heu, qui fait office heu, d'exemple alors hein, puisque tu me dis qu'elle t'inspire heu, dans, voilà, te tourner un petit peu vers, heu, ce mode de vie. En plus, heu, bah, voilà, tu as un projet, heu, qui demande heu, un petit peu d'implication, probablement donc financière aussi. Heu, ce qui heu, probablement, heu, bah, voilà, t'incite encore plus à te tourner vers un mode de vie où où en fait, il s'agiraitn hem, ben en f de faire un petit peu le tri finalement dans, heu, ce qui est réellement indispensable, heu, pour toi. Parce que finalement, heu, bah, le le minimalisme, c'est un peu ça, hein, c'est garder uniquement ce qu'on dont ce q ce dont on a vraiment besoin et un petit peu ben, mettre de côté heu, et arrêter un peu tous les achats, heu, ben, non, heu, heu, ceux qui sont un petit peu, heu, accessoires, ceux qui sont pas très importants et ceux dont on peut se passer. Est-ce qu'aujourd'hui, hem, tu as des idées, heu, par exemple, heu, de de de choses que tu penses arrêter d'acheter? Et heu, qu'est-ce que ce serait? Ce seraient plutôt des vêtements, des des, heu, des accessoires ou ou autre? Et heu, finalement ça te permettrait peut-être d'économiser un peu. S par quoi tu tu penserais commencer alors?
Ouais. Ouais. Ouais. Heu, dans un 1er temps, je dirais que ce serait quand même les vêtements. Ce qu'effectivement, heu, ah les vêtements, <exhales> c'est vrai que il y a il y a d'anciens vêtements on va dire qui m'ont été donnés, heu, si j enfin je grandis plus je veux dire ça peut faire 5-6 ans facile. Et là tou toutes les années en fait j'en j'en achète et ouais non ce serait d'abord les vêtements parce que j moi je trouve que, ça remplit pas forcément, enfin, quand tu achètes sur le coup tu es content mais au final, heu, c'est pas quelque chose qui va me remplir hein, heu, je je me sens content ouais p
OK. OK. Bien sûr, puis les vêtements, heu tu tu peux, par exemple, aussi opter pour un, mmh, un style d'achat différent, heu. Peut-être que tu as une fréquence d'achat, par exemple, de vêtements assez, heu heu régulière. Or, il existe aujourd'hui, par exemple, des des vêtements, heu, qu'on peut garder beaucoup plus longtemps, heu, et, par exemple, heu, plutôt axer, heu, voilà, sur des achats, heu, long-termistes, où tu vas plutôt, heu heu, privilégier, hem, un, voilà, un un vêtement qui va durer dans le temps, auquel peut-être que tu vas devoir un petit peu plus entretenir, heu, mais, heu, finalement, qui va durer, heu, plus longtemps. Je pense, par exemple, à un pull, heu, en laine bouillie, par exemple. Alors, c'est des vêtements, il faut éviter de les laver parce que il supporte pas vraiment l'eau ni l'humidité, mais si, heu, on en prend soin et qu'on les aère régulièrement, heu, ils peuvent durer beaucoup plus longtemps dans le temps, plutôt qu'un vêtement issu de la de la fast fashion, par exemple.
Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais c'est une c'est une bonne idée tu vois le le pull en laine bouillie je connaissais pas. Mais c'est vrai que tous tous les vêtements en poly polyester, heu, de la fast fashion qui qui raccourcissent au bout de d'une saison, heu, bon. C'est c'est pas c'est pas top. Alors que ouais que j'ai quand même des vêtements de bonne qualité, bah, typiquement que ma soeur m'a offert qui elle est plutôt dans le circuit court, heu, ou alors des ouais des friperies ou des trucs d'un peu de qualité, ça dépend, on peut trouver un peu de tout. Mais, heu, ouais globalement ce serait dans un premier temps, heu, les vêtements pourraient être plus minimalistes et après bien sûr dans un second temps, ce serait aussi la la nourriture tu vois? Heu, la nourriture, heu <blows air>
Ouais. Ouais. Ouais, bien sûr. D'accord.
C'est pas là, heu, franche j'aimerais bien, heu,, <exhales> je sais pas des fois j'essaie des des petits trucs, je me fais je me fais happer par le marketing dans les rayons. Je me dis: «Ah ça a l'air bon ça.» alors que bof, je j'aimerais bien revenir à de la nourriture un peu moins transformée et, et plus traditionnelle quoi.
Ouais. Bien sûr. Ah, c'est tout à fait compréhensible, hein. Heu, c'est vrai qu'il est hyper facile, aujourd'hui, dans un magasin, heu, une grande surface, par exemple. Entre les packagings, heu, qui qui attirent l'œil et et, voilà, ça donne des envies, un petit Ils savent très bien faire, heu, pour séduire, hein, le le consommateur et et passer à l'achat. Effectivement, heu, c'est vrai que ça demande un certain effort, hein, heu, de de privilégier, par exemple, heu, bah, un petit peu comme ta sœur, hem, acheter, heu, sur des circuits courts, heu, peut-être local, heu, aller plutôt au marché plutôt qu'en grande surface. Heu, effectivement, heu, il y a des il y a des choses à mettre en place, heu, qui demandent un un un petit effort. Mais, par contre, heu, tu vas, heu, gagner et, heu, sur tes dépenses, puisque ça coûtera certainement moins cher, et s aussi sur ta santé, hein, heu, parce que les les aliments sont souvent de bien meilleure qualité, donc, heu, tu as quand même beaucoup de choses à gagner en en essayant des ces choses-là. Hem, et finalement, quel est ton ton ton vrai objectif aujourd'hui en en rentrant dans le m minimalisme? Parce, voilà, derrière, tu me parlais peut-être d'un d'un projet que tu as envie de, mmh, de mettre en place, ça te permettrait aussi, probablement de d'économiser, heu, ce avec ce mode de vie?
Ouais. Ouais. Ouais. O mouais, mouais, ouais exactement parce que ça j'ai j'ai j'ai pas fait exactement de de détails des comptes, mais, heu, mais ce qui est sûr c'est que la dépense, heu, de course plus de vêtements au mois, honnêtement, je fais bien 5-600 € de dépenses, heu, en combinant ces 2 heu. Et heu, je pense que je peux facilement diviser par 3 hein très facilement. Bon faut quand même que je mange hein. <chuckles> Mais, heu, les habits même il y a certains mois je je peux <blows air> carrément rien acheter, c'est largement faisable. C'est vrai que, circuit court friperie, faut faut que je me renseigne plus en fait dans dans ma ville. Heu, il y en a parce que c'est pas une très grande ville.
OK. Mmh bien sûr. Mmh mh.
Et heu, ouais gla grâce justement à ça économiser potentiellement sur mon projet engager, bah, typiquement un sound designer ou, ou quelqu'un pour pour m'aider dans un domaine que je maîtrise pas ouais.
D'accord. Bien sûr, non, mais c'est vrai que, bah, écoute, déjà, tu as l'air super impliqué et motivé, hein, heu, à rentrer dans dans ce nouveau projet de vie, un peu, donc ça, c'est super important et super bien. Heu, à ce moment-là, l'important, c'est, heu, voilà, d'y aller tranquillement, étape par étape. Heu, donc, tu as bien ciblé, déjà, heu, ben, heu, 2 domaines dans lesquels tu tu peux commencer à mettre en place des des petites choses, hein, tranquillement heu. Donc, effectivement, heu, bah, au niveau des vêtements, voilà, mettre, heu, des p des stratégies d'achat, un petit peu, voilà, soit de 2de main, comme en en friperie, par exemple, ou, heu, en en achetant plutôt un, voilà, un vêtement qui va durer plus longtemps, s'il te permettra d'arrêter, heu heu, d'aller, heu, sans cesse, heu, peut-être, acheter des des vêtements de moins bonne qualité dans des dans les entreprises, heu, de de fast fashion, par exemple. Et aussi, heu, voilà, comment on a discuté au niveau de l'alimentation, il y a il y a des moyens, heu, effectivement un peu plus sains et plus intéressants financièrement, heu, notamment, heu, voilà, avec les produits locaux et et, hem, et, heu, notamment aussi en faisant les marchés par exemple. Heu, en plus, si tu es, hem, motivé, par exemple, heu, à faire la cuisine, c'est sûr que tu t'y retrouveras encore plus, si jamais t'avais des des habitudes de, avant, de, bah, d'achat, par exemple, de de plats préparés, je sais pas si c'est vraiment le cas, mais, heu. Alors, c'est vrai que, voilà, tu vas peut-être faire de quelques efforts en plus en termes de cuisine. Si jamais, bah, tu es motivé à le faire, ça peut-être super, et en plus, derrière, tu tu t'y retrouveras, heu, sur ta santé et ton portefeuille, quoi.
Ouais. Ouais. Ouais. Ouais c'est pas ouais, bonne idée mmh. Mmh. Ouais, ouais si, si clairement. <chuckles> Ouais, ouais, ouais, clairement en plus, heu, bah la cuisine là en ce moment, heu, je me me suis acheté un un Mister Connect bon. C'est pas, bon c'est pas très minimaliste pour le coup, mais, heu, mais après ça pourrait m'aider effectivement de à m à trouver des recettes. Et au fur et à mesure, heu, ouais juste, heu, avoir ça et faire mes plats avec des mes aliments bruts, heu, qu's je les travaille pour avoir un plat à moi ouais. Et puis le le, le p le pull, heu, en laine bouillie je note j'aime bien j'aime bien l'idée surtout en ce moment avec le froid, heu, ç ça pourrait être pas mal d'en avoir un. Heu, ouais non franchement c'est c'est pas mal du tout ça, heu. Franchement merci parce que bah ça m'a fait plaisir de t'en parler franchement c'est très, très cool tu m'as bien aiguillé ça me confirme certaines choses, heu, que je pensais depuis un moment déjà.
OK. Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Bah, écoute. Ah bah, écoute, c'est super. En tout cas, heu heu, tu as l'air hyper motivé et je pense que c'est la clé, hein, heu, du succès dans un dans un tel changement de projet, heu. Et en plus, tu as déjà de bonnes pistes, hein, voilà, pour, heu, pour commencer tranquillement à mettre en place un petit peu ce mode de vie, heu, minimaliste et, heu, bah, moi j'ai pleinement confiance, heu, en la suite des choses et je pense que ça va très bien se passer.
J'espère. Merci beaucoup.